ก็คือทำกินที่บ้านใช่ไหมครับ? ว้าว! น่าสนใจ งั้น งั้นลองเล่าแบบว่าเราเลือก อะ หาเนื้อสัตว์ หรือว่าเรามีเนื้อสัตว์ที่ชอบในการที่จะมาทำหมูกระทะได้ไหมครับ? อา
ใช่อะค่ะ ใช่ค่ะ อ๋อ ได้เลยค่ะ คืออย่างแรกตอน ตอนที่เริ่มปีแรกอะค่ะ อย่างแรกที่ไม่มีเลยนะคะ คือเตาค่ะ อันเนี้ยต้องไปหาซื้อเตาก่อน ใช่ เพราะว่าอย่าง อย่าง อย่างที่เราบอกไปว่า เราอะอยู่คนเดียว เราไม่ได้เป็นคนที่เหมือนจะมานั่งกินหมูกระทะ หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าไม่มีแบบว่าเพื่อนชวนออกไปข้างนอก เราก็จะอยู่บ้านแบบกินข้าว อะไรง่าย ๆ อย่างเงี้ยค่ะ หรือว่าถ้าอยากกินจริง ๆ ก็คือจะไปห้างเลย ก็เลยไม่มีเตาหมูกระทะ คราวนี้ก็ไปหาซื้อเตากัน ก็ได้มา ก็ตัดสินใจซื้อเตาใหญ่ไปเลยนะคะ ทั้ง ๆ ที่ก็อยู่กัน สอง คน แต่ก็ใน
อ้าว! ยังไม่มี อืม ๆ อืม ครับผม อ๋อ จะไปห้าง เตาใหญ่ ราคาเท่าไรครับ? เป็นแบบ
เอ๊ ตอนนั้นประมาณ มันเป็นเตาถ่านอะค่ะ ประมาณ สองสามร้อย มั้งคะ
อ๋อ เป็น เป็นเตาถ่านด้วย ผมนึกว่าเป็นแบบ เป็นแบบเตาไฟฟ้า แล้วเราก็แบบ แบบ แบบว่ามันเป็นเตาไฟฟ้าปกติ อ๋อ นี่เป็นเตาถ่าน
ใช่ คือ อืม ใช่ค่ะ เป็นเตาถ่าน คือตอนแรกอะ ที่จริงอะ ที่บ้านอะค่ะ ก็มีเตาไฟฟ้าอยู่แล้ว แต่พอคุยกันแล้วอะ หมูกระทะมันต้องเป็นเตาถ่านน่ะค่ะ เหมือนมันให้ เขาเรียกว่าอะไร เหมือนให้บรรยากาศที่ต่างกับ กับเตาไฟฟ้า อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ด้วยความที่เหมือนเราปิ้งย่างกัน ไรอย่างเงี้ย กลิ่นของถ่าน หรือบรรยากาศที่มันเกิดขึ้นกับที่เราใช้เป็นเตาถ่านอะค่ะ รู้สึกว่า มันอบอุ่นกว่า มันดูไอ้นั่นกว่า ก็เลยแบบว่าเลือกเป็นเตาถ่าน
อ๋อ อ๋อ อืม ๆ ๆ อืม ครับผม อันนี้ผมเห็นด้วยนะครับ อ๋อ คุณอยากได้กลิ่นถ่าน และคุณอยากได้บรรยากาศด้วย เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย คุณก็เลยจัด อ่า เตาถ่านมาเลย โอเค แล้วคุณเลือกเนื้อสัตว์ยังไงครับ? แบบว่าคุณสนใจอะไรเป็นพิเศษ หรือเปล่า?
ใช่ ใช่เลยค่ะ

กุ้ง กุ้งตัวใหญ่ ๆ เลยไหมครับ? หรือว่าเป็นกุ้งตัวเล็กเล็ก อ อืม
มี ใช่ค่ะ ก็เป็นกุ้งตัวใหญ่เลยค่ะ แบบว่าเอามาเหมือนเอามาย่างแบบว่าลงบนตะแกรงนะคะ แล้วก็โรยเกลือหน่อย ๆ แล้วก็ปิ้งไปปิ้งมา ให้มันแบบว่า ชอบตรง ตอนที่มันแบบเหมือนมัน มันที่มันอยู่ในหัวกุ้งอะค่ะ มันค่อย ๆ แตกออกมา ชอบมากเลย ใช่ เก้อ
โอ้ อือ ๆ ๆ <laughs> คุณทำให้ผมหิว <laughs> หิวมากเลย
<giggles> คือ คือเราชอบมากเลย คือตอนแรกอะค่ะ แฟนเราอะเขาไม่รู้ว่าตรงหัวกุ้ง ตรงมันกุ้งอะมันอร่อย
อ้าว! ถือ ก็ ก็แสดงว่า อา ถ้าเขาไม่รู้เขาก็ทิ้งหรือเปล่า? <laughs>
ใช่ค่ะ ตอนแรกเขาจะทิ้ง แล้วเราก็บอกว่า "ไม่นะ ตรงนั้นมันคือส่วนอร่อยนะ" แล้วเขาก็บอกว่า "มันจะอร่อยได้ยังไง?" เพราะปกติแล้วอะที่เขาเคยไปกินน่ะ เหมือนเขาก็เหมือนเป็น แบบที่ร้านเขาแกะมาแล้วอย่างงั้นน่ะค่ะ อา แล้วเขา เขา เขาก็เลยแบบว่าไม่เคยได้กิน แล้วเราก็เลยลองแกะให้เขากิน แล้วเขาบอกว่า "เพิ่งรู้เลยนะเนี่ยว่ามันอร่อยขนาดนี้" แล้วเราก็เลยบอกว่า "แล้วทีหลังจะทิ้งอีกไหมล่ะ?" อา คราวนี้ก็ คราวนี้เขาก็เหมาหัวกุ้งเลยค่ะ <chuckles>
อืม ใช่ ใช่ครับ โอ้โฮ! เปิดโลกเลย อืม เหมาหัวกุ้งเลย ไม่ทิ้งแล้ว ปกติทิ้งแล้วมันมีความรู้ รู้สึกเสียดาย เพราะว่านั่นคือ เอ่อ ความอร่อยหลัก ๆ ของมันเลย โอ้! แล้ว แล้ว อืม แล้วมีอย่างอื่นไหมครับ? อา
ใช่ ใช่ ส่วนอร่อยเลย ใช่ ใช่ค่ะ แล้วก็ มีค่ะ ก็อย่างทางเราอะค่ะ เรา เราจะชอบเป็นปลาหมึก